Ja. Aber na gut, das
Und der hat 'n Alkoholproblem.
das ist ja total süchtig. Aber i ich ich würde ja schon Sucht, äh, anfangen, wenn Leute dann halt, äh, das dann in die Routine mit einbringen. Also, wenn das dann halt nicht fehlen darf, weißt du? Am am Esstisch zum Beispiel oder ja?
Genau. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, so „Ich ey, ich kann ja trotzdem 'n Bier trinken, sie darf halt nicht.“, ne, aber ich nicht mal auf die Idee komme, dass das einfach nur 'n schlechtes Verhalten und unfair ihr gegenüber ist, weil sie ja vielleicht auch trinken möchte. Sie ist ja auch 'n junges Mädchen und hat ja vielleicht Lust darauf. Und, ähm oder 'ne junge Dame, diese, äh die jetzt bei uns wohnt
Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Wen meinst du jetzt? Ah, okay, ja.
zurzeit für 2 Tage, dass die jetzt, sage ich mal, vielleicht jetzt auch Lust hat, 'n Bier zu trinken, aber jetzt schon seit 2 Jahren komplett zurückhält, weil sie's Kind stillen muss.
Ja. <chuckles> Ja. Genau, ja. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ne, dann ja.
die war vorher kein Kind von Traurigkeit. Ich kenne sie ja auch. Ich habe ja auch schon mit ihr gesoffen, also, so auf Partys und jetzt könnte ich ja sagen „Hey, ich kann nicht auf mein Bier verzichten. Morgen Abend mir einfach eins, ist ja nicht so schlimm.“ wenn sie dann nicht trinkt, aber das das fände ich das würde ich nicht tun, weil ich dann einfach denke, das s sendet falsche Signale an sie. Es ist nicht fair und dann habe ich auch überhaupt kein Problem damit, nicht zu trinken und das zeigt für mich, dass ich das voll unter Kontrolle habe.
Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Genau. Genau, ja, verstehe ich. Ja, ja, ist gut. Ja. Ja. Ja. Ja, genau, finde ich auch. Also, ne, bei dir würde ich da auch, äh, gar keine m-m Bedenken haben. Ähm, also jetzt v von meiner Seite, ich kann schon sagen, dass ich dann anfällig sein kann, weil ich trinke gerne und auch so am Abend 'n Glas Wein oder halt, äh, 'n Bier, das war schon immer bei mir drin und, äh
Okay. Mhm. Ja. Ja, aber di bei dir ist es ja tatsächlich, dass es dann dabei bleibt bei einem Bier, ein Glas. Das ist ja auch dann Kontrolle.
Ja. Genau.

Hm, okay. Also, es gab hier halt auch so auf'm Weihnachtsmarkt äh, also, Glühwein mit Schuss oder halt auch irgendwie doppelten Schuss. Also, da hat man ja halt richtig viel dann noch so Likör reingemacht oder halt, äh, Whiskey oder ja, boah, das war schon eigentlich eklig, oder? Also, so viel Alkohol. Aber na gut, es war ja auch richtig kalt dann, also, da hat man ja bisschen Wärme gespürt innerlich.
Ja. Mhm. Ja.
Ja. Tz
Ja, das stimmt schon. Also, das ist dann wirklich so 'ne Sache. Ähm, ich persönlich versuche ja, mich, äh genauso wie ich mich versuche vom Fleisch zu trennen mehr und mehr versuche ich mich ja auch immer mehr vom Alkohol zu trennen
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Wirklich? Okay. Ja.
so Schritt für Schritt. Ja, also, ich habe ja jetzt jetzt auch schon wieder ewig nichts mehr getrunken. Also, ich weiß gar nicht, das letzte Mal hast du, glaube ich, mitbekommen, das war so Wein und seitdem wieder gar nichts, und, äh, dieses Wochenende gibt's auch nix, weil wir haben den Kleinen hier.
Ja, okay. Ja, ja. Ja. Okay, ja. Der trinkt nicht mit?
Und ich möchte ne, aber ich möchte auch nicht vor der Mutter dann Alkohol trinken, zumal sie, äh, dann auch gerne mal einen trinkt. Und, äh
<chuckles> Ja, okay. Ah. Also, das ist dann verführerisch so. Ja, okay, verstehe, ja. Ne, dann dann, ja, macht das schon Sinn, also, strategisch. Du kannst aber auch, ich sage jetzt mal, wenn du 'n Büro hast, äh, da unterm Schreibtisch, äh, <chuckles> da was lagern, aber das ist natürlich nicht empfehlenswert, weil so 'n so beginnt ja
Ja, und die stillt ja noch, ne? Die stillt ja noch, das stimmt. Ja. Ja. <chuckles> <chuckles> Ja, genau. Also, ich habe hier so 'ne kleine kleine Flasche f mit Klarem, wo ich immer mit zittrigen Fingern unter den Schreibtisch greife, ja. Und das ist
Oder? Ja, ja, genau. So sch schön in den Kaffee rein am Morgen und dann geht's los. Ja.
genau, genau. Und dann und dann fahre ich auf der Autobahn 10 Stunden, ja.
Ja. Oh. Oh, je. Ja.
Aber ohne bin ich nicht ich, weißt du. Das brauche ich. Ja.
Ja, ja, genau. Ja. Also, ja, ich meine so Alkoho Alkohol Alkohol
Ja. Ja, ja, die Platte hat 'n Sprung. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, also, wie
ja, genau. Alkoh <laughs> Alkoholsucht ist ja so verbreitet. Äh, wir sehen das halt wirklich so selten, aber wenn man so, glaube ich, in den Leben der Menschen wirklich hineingucken könnte, also, v-vielleicht jeder 3. oder 4. ist, glaube ich, schon abhängig.
Ja, das schon. Ja. Ähm, ja, nicht ganz so dramatisch tatsächlich, aber ich glaube, du das geht in die Richtung, die du sagst. Ähm, da muss man auch immer überlegen, wa wie wie ist die Giftfestigkeit eines Menschen, einer Person. Manche können Alkohol ab und können das trinken und sind da passiert halt nicht viel. Und andere sind da sehr schnell dann auch, ja, weg vom Fenster, und, äh, da muss man dann immer gucken, was man da jetzt für 'n Typ Mensch ist. Also, das ist sehr indivi wie viel wiegst du und so weiter, ja? Oder bist du zum Beispiel Asiate, ne? Die haben dann auch mehr Probleme mit Alkohol als Nicht-Asia
Oder? Ja. Ja. Ja, mhm. Genau. Ja, ja, genau. Genau, ja, okay. Ja, ja. Okay, ja. Genau, aber ja? Genau, genau, plus Ja. Echt? Ich bin Asiate? Woher was?
Nein, nein! „Oder du bist Asiate.“ Das war überhaupt nicht auf dich, äh, bezogen, sondern: „Oder du bist Asiate.“ Und die haben ja auch zum Beispiel andere Verhältnis zu Alkohol.
<chuckles> Ah, okay.